أيوه <giggles> أنا أصلًا كنت أيوه طبعًا، أنا أصلًا كنت بالعب آآ Accordion وXylophone في المدرسة.
جربتِ. تمام.
و كنت بالعب يعني، واللي هو بالعب في الطابور، اللي هو الطابور ما ينفعش يمشي من غيري وكده، <giggles> فاللي هو بقى
آه، آه، آه، آه، أنتِ عنصر أساسي في الطابور. <giggles>
بالضبط كده <giggles> فاللي هو لازم أصحى بدري بقى ولازم أقول لMommy إن هي تصحيني بدري جدًا عشان عندي طابور، كنت شايلة المسؤولية كده بتاعة ال الحوار ده على أكتافي، آه بالضبط كده، وبعدين لما كبرت اتعلمت طبلة شرقي.
حلو أوي ده حلو ده. آه. ده حلو ده كمان، ده بقى اللي جامد أوي بقى مش حلو بس. <giggles>
كنت <giggles> بالضبط، يعني أنا باحب الإيقاع برضه جدًا، جدًا، ف فقررت إن أنا أتعلم طبلة، يعني حسيت إن هي آلة فرفوشة وكل الناس بتحبها وممكن تغيّر الMood و آه فيعني اتعلمتها برضه، دخلت برضه حفلة وكده يعني فآه يعني، الحمد لله عملت حاجات لطيفة للمزي
آه، آه، آه. طَب ولسه بتكمِل يعني لسه مكمِلة كده والّا دي كانت فترة بقى زمان وأنتِ صغيرة؟
لأ مش صغيرة أوي على فكرة الكلام ده من من قريب يعني مش من كتير، بس يعني لأ حاليًا ما بقيتش باروح ال الCourse مع إن ال الحد اللي كان بيمرني يعني هو م م ممكن يكون بيكلمني كل أسبوع، اللي هو انزلي، تعالي، أنتِ موهوبة، آه، وأنا بقى يعني عشان
آه. أنتِ فين تعالِي. ده حلو ده أوي ده الواحد ما بيصدق يا شيخة يقول له كده يعني.
<giggles> أيوه بالضبط، بس مشاغل الحياة كده، بس لأ هارجع، و وخلاص حاسة إن أنا برضه، ما أيقنتش الطبلة طبعًا 100% هي طبعًا فيها حاجات كتير، بس بقيت ف ف
أيوه بس ما هو أنتِ وقفتِ في وسط الCourse يعني ما كملتيهوش، كنتِ ممكن تكملي.
آه، آه، بالضبط، لأ بس أنا عايزة بقى أتعلم حاجة جديدة يعني، عايزة أتعلم حاجة إيقاعية جديدة، ف فبافكر ألعب Drums بقى Drums.
إمم، زي إيه بقى؟ أوكي، أنتِ بتميلي للحاجات الإيقاعية يعني، ده دايمًا ب بيشدِك.
إمم.

لأ بُصّي هو هو كلّ كلّ وقت بيبقى بيبقى ليه موده يعني <clears throat> بس أنا لو مسِكت آآ track وعجبني، آآ لأ عادي، ممكن ممكن أسمَعه في أي وقت من الأوقات وعندي عادة كده إن لو في حاجة عجبتني أوي بتفضَل بقى ب باشغّلها on repeat لمدّة أيام يعني وعادي بقى بق ماف ما بيفرِقش معايا بقى الصبح، بالليل، الضُّهر.
إمم. مبسوطة، زعلانة، هو أنا هاسمَعه وخلاص. <giggles>
آه، باحس إن أنا باكون عايزة أسمَع كلّ beat وكّل drop ولازم أرجَع مثلًا وأنا باسمَع كده أقوم راجعة 20 ثانية، عشان أسمَع الحِتّة دي تاني و ومش عارف إيه.
ده عارفة ده يعني ده عشق للtrack مش <laughs> مش سماع بس. <chuckles>
<giggles> <chuckles> أيوه، بالضبط، بالضبط.
طَب أنتِ من الناس آه. امم، لأ معلش خلاص، كمّلي، كمّلي، آه، آه. <chuckles>
ف في إمم، في في في بقى ناس في ناس بتلعب مزّيكا يعني يعني في حد عندنا هنا هو مصري من ال من الصعيد كمان، من سوهاج.
آه.
آآ، إسمه الوايلي، هو ده الإسم ال المعروف يعني عنده، آآ
الإسم المشهور، بتاع إسم الشهرة بتاعه يعني.
بالضبط كده، الراجل ده طلِع لنا في 2020 تقريبًا، وقت الكورونا، والراجل ده بيعمل مزّيكا هايلة، هايلة، بيع بيعمل مزّيكا بس هو مش بيغنّي، هو مش مُغنّي، فالمزّيكا اللي بيعملها دلوقتي حاليًا الناس بقِت بتكتِب إسمه جنبه، يعني بيكتب مثلًا إسم الtrack مع مثلًا لأ، مثلًا، مثلًا لو عمل track مع تامر حسني ف فبيكتب إسم الtrack وبيكتب مع الوايلي، يعني لدرجة إن هو بقى
إمم. آه، آه. ياه!
آه، لدرجة إن هو ام ف وكلّ ده عمله في وقت بجد قليّل جدًا، ف فالمزيكا ليها عامل.
طَب أنتِ حسّيتِ إن مزّيكتة مختلِفة فيها إيه، فيها إيه مختلِف يعني؟
بُصّي، مزّيكته فيها آآ، هو بيلعب مزّيكا ممكن تكون أقرَب للtechno بس اللي هي ال ال ال ال الbeats الر الرقمية السريعة وفي نفس الوقت آآ، قريّبة من ال الشعب بتاع ال مصر يعني قريبة من الشعبي شوية مش هاقول إن هي مزّيكا شعبية بس، لأ، قريّبة من ده، فهو جمَع كده حاجة
إمم. آه، ده عامل يعني عامل عامل combo كده ما بين ال ال ال الحاجات ال <tsk> المُتعارف عليها في المُجتمع مع التكنولوجيا بقى، الآلات اللي هي بقى الtechno دي عامل عامل التوليفة دي؟
بالضبط. بالضبط.